Sì tantissimi, ne ho comprati proprio. <chuckles> Ho un ho un bil
Eh. Ah, ecco, no perché mi vengono mi vengono in mente, ehm, mhmm, adesso mentre, parlavi mi venivano in mente gli strumenti usati in Brasile, no?
Sì. Sì, quello mhmm, ne ho uno qua, peccato che non te lo posso fare sentire, <chuckles> il brasiliano, eh, per fare il samba. È una specie di
Eh <chuckles> Che cos'è?
ehm percussione di legno in cui fanno proprio il ritmo, eh, c c c c c c
Ah, okay. Ah. Ma ha un nome?
Eh, me lo son dimenticato. Probabilme
Perché i io mi ricordavo mi ricordavo il birimbao, che è quella specie di arco che ha sotto una sorta di noce di cocco. È uno strumento a corda, che fa quel "deon deon deon" quel quel rumore lì, no, che lo usano spesso per fare Capoeira. Però l'ho sentito
Sì. Esatto, sì. Sì, sì, s Sì. Esatto, puoi dare il tempo alla danza sì, danza.
esatto, però l'ho sentito tante volte, poi anche nella Bossa Nova. Quindi e quindi
Hanno tutte le radici, pre diciamo <chuckles>
Sì, sì, sì, mi è venuto in mente f quello strumento, però poi pensavo anche agli strumenti strani che esistono in Italia. Io non li conosco tutti.